Ça fait un petit moment que j'ai pas mal de projets en tête, pas mal de tâches à effectuer, heu, que ce soit aller à la salle de sport, commencer à investir, à me renseigner sur enfin, comment gérer mon argent. Enfin, plein de choses, heu, pas forcément fun mais quand même importantes dans ma vie. Sauf que, beh, j'arrive jamais à me lancer, jamais à y aller, toujours je reporte au lendemain: «C'est pas grave, heu, la flemme aujourd'hui» enfin, j'ai j'arrive pas à avancer dans tout ce que je dois faire que je considère, en tout cas, d'important, quoi.
D'accord donc, heu, c'est quelque chose que que tu ressens d'autant plus récemment ou c'est plus global et p ça fait plus longtemps que ça?
Bah, depuis toute ma vie, j'ai été quand même un fainéant, mais, hem, enfin là, récemment enfin je je reviens d'un voyage pour le coup et et j'ai eu plein d'ambitions, j'ai eu j'y ai plus ou moins imaginé et été motivé p dans hein d dans tous les projets que je viens de te parler. Sauf que vu que je suis en depuis que je suis rentré du voyage, ben j'avance pas du tout. Là où en Australie, heu, je commençais justement à être, heu, créatif et à et à travailler quoi, là, je je bosse sur pas du tout, ça m'énerve.
OK. D'accord. Et tu donc tu, c'est vraiment suite à ce voyage que tu as ressenti, on va dire, la différence entre, bah, heu, ta créativité, tes envies et le fait de revenir en quelque chose de plus ordinaire? Ou?
Oui, c'est ça, ouais. Comme je t'ai dit ça le voyage a s créé enfin, m'a enfin, j'ai voyagé dans le but de me redécouvrir. Et je me suis redécouvert comme quelqu'un de productif et d'efficace. Et c'est comme, enfin, si, heu quand je suis rentré donc le voyage en de en Australie, quand je suis rentré, je retourne dans ma zone de confort, je retourne à la réalité et en fait, heu, apparemment, je suis pas productif tout ça, quoi.
OK. D'accord. Mmh. Je vois. OK. Et, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur, hem, heu, les projets que tu souhaiterais mettre en place et heu, on va dire, l ceux qui te bloquent le plus?
Bah, de manière générale, on va dire, c'est la gestion de mon argent. Là, où avant, j'avais mon argent à mon compte en banque, heu, qui se reposait heu, j'ai envie, hem, d'investir pourquoi pas un peu en crypto, un peu dans les dans les marchés financiers, dans les ETF. Et surtout, j'ai un projet long terme dans l'immobilier. Et heu, donc, ouais, pour ça, faut que j'économise de l'argent, que je j'ouvre une société civile immobilière, que je fasse un emprunt un emprunt à la banque, que je commence à prospecter tous tous les t l'immobilier qui que je pourrais acheter potentiellement. Enfin, c'est énormément de démarches, beaucoup d'administratif et surtout je suis débutant aussi, c'est peut-être ça qui me freine.
OK. Mmh mh. Oui, d'accord, oui je vois, ouais, tu te sens peut-être submergé?
Ouais, ouais, absolument, je sais pas vraiment quoi faire, comment avancer. Mais, enfin enfin, je sais quoi faire plus ou moins, mais je je fais jamais le 1er pas, quoi.
OK. Et dans tes priorités, que je situe bien, ce serait vraiment ce projet professionnel que tu procrastines, heu, enfin, pou qui te pose le plus de difficultés, tu m'as tu si j'ai bien compris, c'était de manière plus générale et ce voyage t'a permis, en fait, de constater que, dans un autre cadre, heu, tu semblais être plus productif ou créatif. Là, hem, tu c c'est c'est la priorité pour toi, ce projet professionnel, heu, nouveau?
Mmh. Ouais, ça et hem, aller la salle de sport, heu, allez 3 à 5 fois par semaine. Enfin, va voilà, enfin, dans la même ordre d'idée, heu. Ouais, quand j'allais à la salle, c'était f un peu pour de la discipline que je n'ai plus aujourd'hui. Et j'y allais 5 fois par semaine et depuis que je suis rentré, je suis passé à 3 fois, et encore, la 3e fois, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Enfin, c'est voilà, j'ai envie de, ouais, de me réguler, quelque part.
OK, d'accord, ouais, b bon projet, ouais. Mmh mh. OK. Tu tu m'as dit que, heu, cette, heu, ce cette procrastination, tu avais tendance à la faire, heu, de manière plus générale depuis longtemps. Est-ce que là, tu mmh, tu serais, heu, est-ce qu'il y a d un impact en fait sur, heu, bah ta santé, tes relations? Ou est-ce que tu le vois comme un signal d'alarme ce que tu vis? Ou heu, c'est encore, heu, gérable pour toi?
Mmh. On est pas encore au signal d'alarme. Enfin, ça même ça va être tout le temps gérable, je pense dans toute ma vie si je continue comme ça mais, j f j'ai envie d'avancer, et j je sais que je peux être capable, j'ai envie de me prouver à moi-même, et ouais, enfin pour le coup, je prends un gros coup au moral, à l'estime de soi quand même. Même si je tiens le coup, ça, il y a aucun souci, mais c'est je suis capable, mais j'y arrive pas quoi.
Mmh. D'accord. Ouais, OK, je vois. Ouais bah c c'est c'est dur de de ce genre de moment effectivement, heu, où, heu, tu as tu tu tu tu as un projet assez ambitieux, surtout sur un professionnellement quelque chose, heu, que tu n'as jamais fait avant, et heu, peut-être que c'est aussi, heu, cette, hem, bah ce nouveau type en fait de de d'aventure qui te freine. Heu, est-ce que tu le ressens comme ça? C'est-à-dire le la difficulté à pouv de pas pouvoir passer le pas. Parce que peut-être que, heu, passer ce pas là et en entrepren entreprendre des démarches, tu m'expliqueras si ce que tu as déjà, heu, si tu as déjà commencé à regarder, heu, pour, heu, le projet que tu as en cours ou si c'est vraiment quelque chose d'assez lointain pour toi, mais heu, est-ce que, heu, ce serait pas la solution peut-être pour, hem, retrouver de la confiance en toi? En attendant, heu, bah, ta difficulté à te remettre au sport de manière plus régulière. Même si bah, 3 fois par semaine, c'est c'est vraiment enfin, bravo. C'est c'est tu tu tu as l'air d'être quand même très actif, et peut-être que, heu, ce projet là, heu, professionnel serait, heu, quelque part, heu, une preuve que tu pourrais te faire à toi-même, de retrouver, heu, pour retrouver tes capacités en fait, heu
Bien sûr. Ah bien sûr. Tu penses que peut-être que je suis un peu trop dur avec moi-même, que j'en veux toujours plus? Enfin, là, heu, vu que tu as dit que j'allais 3 fois pa heu, 3 fois par semaine à la salle, ce qui est déjà pas mal en vrai, mine de rien, mais je suis quand même pas satisfait. Est-ce que je suis trop dur avec moi-même, tu penses?
Heu heu heu Je pense que, heu, oui, puisque 3 fois à la salle, il faut compter que, sachant que si tu y allais, heu, jusqu'à 5 fois, c'est déjà beaucoup, heu, b c'est vrai que, hem, heu, tout dépend de ton cadre de vie et comment tu le sens, mais il faut d d le s je pense que ne pas remonter, c'est-à-dire tu tu, pour moi, tu sembles être un peu trop dur avec toi-même. Car, heu, t'imposer déjà ce rythme-là, c'est bien d'avoir une discipline, hein, c'est c'est comme ça qu'on progresse, mais, heu, ne s essaie de, aussi, pouvoir, heu, prendre, heu, du temps pour ne pas, heu, ne pas, hem, culpabiliser si tu n'y vas pas. Heu, tu m'as dit que la dernière fois où tu es allé, tu n'as pas pu p faire la 3e car, heu, bah, tu n'avais même pas l'envie. Hem, essaie de te ménager aussi, heu, de pas t'imposer, par exemple: «Ah bah, si je ne suis pas allé, heu, cette fois-là, ça veut dire que», tu vois? Ce genre de petit discours interne qu'on peut avoir, c'est déjà vraiment très bien que tu puisses continuer, heu, bah, cette discipline à la salle de sport, quand bien même elle serait réduite, heu, même à 2, heu, c'est déjà, heu, beaucoup et je t'encourage dans ce sens. Donc, il faut pas que ça te fatigue, parce que ça que ça te fatigue trop, puisque ça peut avoir, heu, aussi un impact sur, heu, bah, hem, ton on va dire, heu, ta tes facultés, heu, globales à pouvoir établir, heu, le projet professionnel, heu, pour lequel tu procrastines, tu vois?
Mmh mh. Oui. D'accord. Ouais, si, c'est vrai que, ouais, c'est une question de, bien-être, heu, général, ouais, faut pas que je me frustre sur des projets secondaires. Ce qui ralentirait mon projet principal qui est l'immobilier, ouais. C'est vrai que c'est pas faux. Hem. Comment enfin, est-ce que tu aurais des des astuces pour me motiver à me lancer, je sais pas, heu, parce qu'il faut que je me force, heu, au moins 1 heure par jour, heu, que je fasse un planning, je sais pas?
Parce que là, du coup tu as tu l'as en tête ou tu avais déjà un peu commencé à établir dans quelle direction tu voudrais aller, heu, pour ton projet immobilier?
J'avais déjà commencé en Australie, j'avais écouté quelques podcasts, pris quelques notes
D'accord. Oui, tu as déjà entamé quand même, heu c'est pas quelque chose de trop lointain? Tu as déjà, heu, mis le pied à l'étrier, OK.
Oui. Non, c'est encore dans ma tête, mais, heu, enfin, je sais que j'ai des choses à faire, heu, par exemple, je dois analyser, heu, la zone dans laquelle je souhaite, heu, acheter, analyser le prix du marché et tout ça, mais fé ch ça fait plus de 2-3 semaines et j'ai absolument rien fait enfin et j'ai ouvert, heu, Google Maps et Le Bon Coin pour voir les offres, mais s f au bout de 2 minutes et encore, heu, j'ai arrêté, quoi.
Mmh mh. Et ce ce blocage là, est-ce que tu saurais déterminer, heu, d'où il vient? Est-ce que c'est vraiment lié à de la fatigue ou heu
C'est pas de la fatigue, c'est, du manque de motivation, du manque de bah résultat peut-être. Après, enfin, les résultats dans l'immobilier on l'a d sur le long terme. C'est du manques d'encouragement parce que enfin, ce projet, je le monte, heu, seul. Bon, OK, j'écoute des podcasts, j'ai, un investisseur qui me suit, mais
Mmh mh. C'est c'est tout à ton honneur hein, justement, il y a ça aussi. C'est-à-dire, tout repose sur tes épaules. Est-ce que tu te mets pas la trop de pression? Justement, on en revient à ce que, je te disais par rapport à la à la salle de sport. Heu, est-ce t que te fo te focaliser là-dessus là, c'est quelque chose que tu vou tu te vois faire, heu, dans le mois ou les 2 mois qui viennent? En quitte à mettre, heu, sans culpabiliser, un peu de côté, heu, la salle de sport par exemple?
Absolument oui, enfin c'est pas ce qui va me plaire plus, mais c'est ce qui est plus important pour moi, et oui, enfin, honnêtement, même si c'est 6 mois, 1 an que je fais que ça, mais si j'ai les résultats au bout. Ah, heu, c'est sûr certain que ouais, je je vais le faire. Peut-être qu'il me faudrait la la 1re carotte. Et pour c'est vrai se
C'est encourageant. C'est à dire tu as tu as tu as tu as quand même cette confiance en toi, heu heu, suffisante pour, heu, savoir qu'une fois que tu seras lancé, heu, ce sera vraiment ta priorité et que ça peut progresser très vite.
M ah, c'est vrai que <swallows> faudrait peut-être que je me f ouais! Je me force à me lancer, ça p peut le faire. Heu, tu penses que, hem, <tsk> je vois peut-être trop loin et qu'il faudrait que je me je divise mes objectifs en sous-objectifs, pour avoir, quelque part, cette fameuse récompense, heu, plus tôt pour me motiver sur le long terme?
Heu, dans un 1er temps, c'est ce que tu peux faire. Par exemple, là, tu m'as dit avoir commencé un peu à regarder, heu, sur certains sites, heu, hem, la prochaine étape pour toi, ça pourrait être, heu, en fait, de te concentrer sur juste cette, heu, tâche de recherche, de manière un peu plus structurée, heu, dans ton dans ta semaine, où tu ne commences que par cette 1re étape entre guillemets, de prospective, tu vois, de prospection, heu, pour ne pas trop t'égarer et tu auras quand même l'impression d'avancer puisque, bah, suivant tes recherches, tu peux des choses se débloqueront, heu, très probablement, par rapport à ton projet.
Mmh. Ouais, c'est vrai que, heu, dès que je vais commencer à trouver et comparer enfin enfin ouais, c'est vrai que le fait de juste faire quelque chose, <chuckles> c'est déjà une avancée et ça va me me satisfaire. Tu penses qu'il f f
Oui, c'est-à-dire qu'il y a pas d'étape, heu, il y a il y a pas d'étape 0, tu as déjà commencé et si si tu poursuis dans cette voie, ne te dis pas que tu ne enfin, ne te dis pas c'est-à-dire, tu ne fais pas rien, tu as quand même commencé. C'est peut-être essaie juste de, hem, de revoir, heu, ces attentes-là de manière, heu heu, plus étalonné dans le temps. Tu vois, par exemple, bon, bah, heu, ces 3-4 prochaines semaines, c'est un exemple, heu, je me concentre sur la recherche et puis progressivement tu p ça ça pourra te te, hem, on va dire, t'amener vers, heu, d'autres choses parallèles de ton projet plus global, mais tu auras déjà, heu, accumulé suffisamment d'informations pour, heu pour, heu, ton ton projet, heu, immobilier.
Mmh, c'est vrai. Mmh. Ouais, c'est vrai, ouais bah, te heu, tu l'as dit, heu, étalonner dans le temps, ouais je pen là, dans ma tête, je pense que je vais faire probablement un un un planning, justement, en me donnant des minis objectifs et pas trop, heu, simples, mais pas trop compliqués non plus. Je pense que, ouais, il faut que je re-réfléchisse à mon organisation de manière générale et ça va me motiver, ouais, c'est je pense, c'est la solution adaptée qui me correspond, pour le coup, et ouais t en fait, ouais, tu as réussi à me faire ce déblocage pour avancer. Ouais, merci beaucoup en tout cas, vraiment ça ça m'aide et j'ai pas qu'une hâte de travailler encore, mais ça va pas tarder, quoi, merci beaucoup.
Super! Mmh. Bah, avec plaisir, heu. Bon courage à toi pour ton travail, ça va le faire.
Merci.